Nah itu makanya kita bilangnya, "Ya ampun kalau dilihat badannya gede," gitu. <laughs> Heeh, eh heeh, eh. Iya, makanya. Oh, makanya! Udah gitu datang udah gitu datang dari kota besar pula gitu kan, jadi kayak gimana jadinya kita malah tambah lucu bagi kita gitu kan. <laughs> Waduh. <laughs>
<chuckles> <laughs> Iya kan kalau dipikir-pikir gede kan! Udah gede, pingsan susah mindahin, entar mau digotong 4 orang juga nggak bisa itu ke UKS. <laughs> Mhm mhm. Iya kan. Heeh. Masa gini-gini bener itu ya, anak ibu kota nih begini gitu kan? <laughs> Iya waduh. Mhm mhm mhm.
Sampai sekarang saya ingat soalnya di kelas saya itu kan banyak banyak banyak gabungan gitu kan, anak-anak dari Jawa, anak-anak dari kota kota-kota besar gitu. Jadi sering-sering mhm, enggak enggak enggak enggak enggak. Ada sekarang, karena pas ada Facebook saya juga soalnya orang yang nggak suka terlalu gitu ya. Jadi pas dapat itu, eh, ya teman saya semua yang waktu SMA udah ini semua, ini udah beranak semua, udah punya anak, udah gede, udah pada berubah semua mukanya, jadi merek udahlah sekarang kita friend-friend-an gitu. Jadi kayak heeh, aduh beneran deh. He
Iya. Heeh. Masih sering kontak-kontakan nggak tuh, Mbak, sama teman-teman sekolah gitu? Waduh, iya ya. Mhm mhm. Oh, iya iya iya. <laughs> Heeh heeh. Iya kan. Mhm mhm. <laughs> Aduh memang seru sih sebenarnya ya kalau, apa ya, eee, udah udah umur segini reuni kadang ya ketemu, ya ceritanya nostalgia ya jaman-jaman dulu gitu. Mhm, Bener bener bener.
Iya, heeh heeh. Heeh. Iya, heeh, pastinya, sih ya. Saya iya, saya semoga bisa deh nanti reuni SMA gitu. Itu soalnya yang paling berkesan tuh banyak kejadian lucu, soalnya bandel-bandelnya kita tuh. <laughs> U mhm, mhm. Mhm mhm, dan saya juga kadang berpikir apakah anak-anak sekarang itu kayak kita dulu bandelnya, kayak kita dulu lucunya gitu kan ya. <laughs> Jaman berubah. <chuckles> Iya sih ya, kalau udah ngomong nostalgia, ah. Heeh, pastinya. Iya deh. <chuckles> Sama-sama. Iya. Iya.
<laughs> Aduh. Iya, kalau dipikir nggak ya, nggak habis pikir ya kok bisa nakal gitu ya. <chuckles> Aduh. Mhm mhm. Iya. <laughs> Waduh seru banget ya, Mbak, ya kalau udah ngomongin nostalgia ya. Nggak kerasa. <laughs> Aduh makasih banget nih, Mbak, heeh, udah berbagi pengalaman. Heeh, cerita-ceritanya. <chuckles>

Soalnya saya juga gitu-gituin cuman yang keluar ya saya aja sendiri. Cuman memang anak-anak gitu ya kalau digituin, karena memang mereka udah nggak suka pasti kalau ada sesuatu, kalau terjadi sesuatu anak-anak tuh pasti ada yang salah, biasa dengan gurunyakah atau dia nggak suka dengan metode belajarnya. Heeh, jadi jangan langsung di heeh, mhm. Nah, coba iya, heeh. Ada pernah temen saya tuh Kak, dia baru pindahan dari pindahan dari Jakarta kan, udah anaknya gede banget, udah kita pikir gimana gitu ya soalnya dia yang paling gede di kelas. Eh, pas, eee, matematika kan guru saya paling suka tuh karena guru matematika saya adalah pembimbing kita juga, pembina kita juga.
Waduh. Mhm mhm mhm. Iya. Iya kan, biasanya apa ya? Heeh heeh heeh. Bener, males kadang Mbak, heeh, ngantuk atau gimana gitu ya, kayak dia ngomong panjang lebar kita nggak ngerti mau gimana kan. <chuckles> Aduh. Heeh, kenapa tuh, Mbak? Mhm mhm, iya, heeh. Heeh. Iya. Heeh, kenapa tuh? Mhm. Iya iya. Heeh. Oh, pembimbing OSIS juga ya? Mhm mhm.
Eee, ape ap dia eee, apa sih, wali kelas, sorry wali kelas. Nah, wali kelas juga. Ya ampun jadi kalau pelajaran matematika udah deh dia su suka langsung manggil nama, naik ke atas, kita kerjain. Nah, manggil nama naik ke atas kan sukanya gitu aj eh, ini kali yang baru dateng nih dari Jakarta langsung ambruk, jatuh, pingsan, kita semua nggak tahu mau ketawa mau apa gitu loh ya, maksud kita, kita bilang gini, "Ya ampun, kita" kalau kita lihat badannya gede kita mungkin pikir dia itu kayak pemberani gimana, eh disukuat eh, disuruh naik ke atas kerjain tugas, mungkin dia tegang gimana, pingsan dia ambruk jatuh grogi, <laughs> aduh. Heeh.
Oh, wali kelas. Oh, iya iya iya iya. Heeh heeh. Waduh. Mhm mhm. <chuckles> Ngerjain soal ya. Heeh. Heeh heeh. Waduh. Lah kenapa pingsan? Mhm mhm. Mhm mhm. Kuat ya. Heeh. <chuckles> Grogi ya? <laughs> Waduh, itu gede banget mindahinnya gimana, Mbak?